Ja, definitiv. Also, da gab's halt immer dann auch viele Diskussionen um etliche Sachen, äh, mit der einen Lehrerin, wo's dann auch die Striche gab. Da hatte ich dann, ich weiß nicht, wie viele Striche, auf jeden Fall gab's da ja 6en für. Ähm, und dann wurde am Ende auch ausgerechnet: „Okay, was ist das für 'n Schnitt?“ Ich habe natürlich nur 1en geschrieben und Mitarbeit war auch immer gut. Dann hatte ich z äh, 'n Schnitt von 2,2 bei der Lehrerin, trotz der also, mit den 6en eingerechnet für die Hausaufgaben. Die hat mir dann nur 'ne 3 gegeben aufm Zeugnis und dann gab's natürlich dann auch wieder Diskussionen, weil wie gesagt, vom Schnitt 2,2, trotz der 6en mit den Hausaufgaben, äh, 'n dr 'ne 3 zu bekommen, ist dann halt auch irgendwie so hat für mich keinen Sinn gemacht und dann gab's natürlich auch dann wieder Stress, ähm, zwischen mir und der Lehrerin.
Okay. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja, ja, ja. War das war das deine Klassenlehrerin?

Ja, du hast ja auch erwähnt, dass da ich habe es nicht ganz m äh, ich habe es nicht ganz verstanden, aber da gab's ja auch 'ne Lehrerin, die positiv war. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, ja, in Mathe war das. Ähm da war aber auch das Ding, dass, ähm also, unsere Klasse war relativ schlecht. Das war während der Realschulzeit. Ähm, die hat schon 'n anspruchsvollen Unterricht gemacht und ich war eigentlich der Einzige, der, ähm, zum Halbjahr 'ne 2 auf'm Zeugnis hatte. Der Rest war halt dann 3, 4, 5 und deswegen wurd dann war's dann auch so, dass die Lehrerin ausgetauscht wurde zum Halbjahr, wir 'ne andere 'n anderen Lehrer bekommen haben und, ähm
Mhm. Okay, ja. Mhm. Oh.